Ja, wir waren 'n ganzes Wochenende da. Wir sind mit mit so 'ner Truppe mit dem Bus hingefahren und dann mein kleiner Bruder dabei, auf für den ich die Aufsicht hatte. Ich glaube, der war da erst 16 und ist mir auch zum Glück nicht abhanden gekommen, aber sein Kumpel war weg. Der ist e der ist erst am nächsten Morgen ist der wieder in der Jugendherberge aufge dass der überhaupt wieder nach Hause gefunden hatte. Also, ist mir 'n Rätsel. Aber er kam nächsten Morgen kam er wieder. <chuckles> Aber das war super. Also, es war irgendwann ja ich war Anfang 20, mein Bruder 16. Ja, also, es war super.
Wahnsinn. Ja. Ja klar, oh mein Gott. Ja nein, also oh nein. Ach, du Schande. <laughs> Das glaube ich. Ja.
Aber ich war nur einmal da. Aber es war wirklich aber 'n tolles Erlebnis, war gut, dass man's mal mitgemacht hat. Ja.
Mensch, wie hieß Ja, aber das braucht bisschen Brauchst du, was erlebt, ne? Das ist ja das Wichtigste. Und wie hieß denn noch mal diese d Schlagerparade, ne?
Mhm.
Kannst du dich noch dran erinnern im Fernsehen?
Ich Hi Hitparade mit Dieter Thomas Heck oder wie der hieß, oder? <laughs> Hitparade. <laughs>
Ja, Hitparade. Genau, du hast recht. Ja. Oh Gott, das weiß ich auch noch. Da habe ich ganz viel auf dann da waren dann auch von der Neuen Deutschen Welle da zig Bands irgendwie da und so. Ah ne, so genial. Wahnsinn.
Ja. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, dass wir mit dem Kassettenrekorder aus'm Radio noch Musik aufgenommen haben auf 'ne eigene Kassette. Weil so das war ja damals auch so teuer, das konnte man ja gar nicht bezahlen, sich da die neuesten Sachen da auf auf Kassette damals zu kaufen, was so war. Ja.
Ja, ja, ja. <laughs> Mhm. Ja. Ja, das weiß ich auch noch so klar. Aber es hat auch so Spaß gemacht oder wenn man jemandem 'n so 'n ganze Kassette aufgenommen hat mit den Lieblingsliedern und die dann auch richtig so
Ja. Ja, oder Liebe Liebeslieder, das kann ich mich auch noch erinnern, von 'nem Freund dann so ja, <laughs> stimmt. <laughs>
auf den Umschlag dann alles jedes Lied so ausgeschrieben, ne? Und, ah Mann. Da steckt aber auch so viel Liebe dahinter, ne?
<laughs> Ja, war war 'ne schöne Zeit. Ja. War 'ne tolle <laughs>
Ach Mensch, tolle Gespräche. Ganz lieben Dank.
<laughs>

Hallo, Na du? Einen schönen Tag wünsche ich dir.
Hallo. Genau, einen schönen sonnigen Tag.
Danke schön, ja. <laughs> Du sag mal, gibt's eigentlich so 'n Lied, das dich irgendwie sofort an 'ne schöne Zeit erinnert?
<chuckles> Ah, da fallen mir gleich Tausende irgendwie ein. Ich bin ja ein ein Kind, was so grade so Ende der 80er, Anfang der 90er, dann noch in der Zeit aufgewachsen ist, wo's noch Diskotheken richtig gab und wo man überall war. Also, ah, ich liebe natürlich die Musik von, ach U2, Depeche Mode und solche Sachen. Das sind natürlich n n Lieder oder oder, äh, Bands, wo ich gleich dran denke. Oder „I Can Get No Satisfaction“ von Rolling Stones. Die habe ich auch mal live gesehen. Also, das war schon gigantisch. Also, ja, also, das ist wirklich toll. Und wen ich auch immer gerne mochte, ist eigentlich auch Elton John. Ähm, der hat auch unheimlich viele tolle Lieder gemacht. Also, immer so das Lied muss halt immer zur Stimmung passen. Das ga also, was man grade so so gerne hört.
Oh, okay. Aha. Ja. Mhm. Ja, total. Ja. Mhm. Mhm. Ja, ja. <laughs> Rolling Stones, ja, ja. Oh, toll. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Ja. Ja, ist auch super. Ja, ist richtig, ist richtig. Also, ich weiß noch, äh, meine 1. Schallplatte, die hat mir mein Papa damals gekauft, ähm, weil ich immer im Radio Boney M. gehört hatte. Und ich fand die so genial. Und dann hat er <laughs> hat er mir die Platte die Platte geschenkt und meine Mutter hat: „Halt, hör doch mal auf“, weil ich das immer wieder und immer wieder und also, ne? Wiederholung nach Wiederholung habe ich ach Gott, oh Gott, oh Gott. Das habe ich echt also, gefressen hab ich die. Das war
Ja. <chuckles> Ja. Ja, Boney M., ja, kann ich mich auch noch dran erinnern. Also ja, super, ja. Also, ABBA immer noch riesen Fan. Also immer, wenn irgendwas mal wenn man so sieht im Fernsehen wenn irgend so 'n Rückblick kommt, oder was weiß ich, so 'n 4 Stunden Bericht über ABBA, wo sie noch mal die ganze Zeit Revue passieren lassen und dann und „Waterloo“ und ja oder auch das Musical „Mamma Mia“, was ja danach herauskam, das habe ich auch mehrfach gesehen. Also, wirklich toll. Also, mit der Musik verbinde ich auch ganz viel, also, muss ich sagen. So, ABBA, das hat mich auch sehr begleitet. Meine meine 1. Platte war, ähm, von ich glaube, der hieß Bobby McFerrin, „My love is a tango“, von dem Film „Anna“ damals. Ken sagt dir das was? Diese Serie „Anna“, die zur Weihnachtszeit kam mit und da kam dieses Lied, dieses „My love is a tango.“ Di di. Und die war meine 1. Platte, die ich mir gekauft habe. Aber nicht so 'ne Maxi Single, oder wie das damals hieß. Super. Super. Und meine 1. CD war dann von Lambada, als das rauskam. Lambada, das war so meine 1. CD. Gut, das war ja dann schon 90 90er oder so. Genau, also dann die Musik, da verbinde ich auch also, auch ganz tolle ach, grade so Urlaube. So, das ist für mich so Urlaubsmusik. Das ist, wenn so Lambada und so, das ist für mich irgendwie Dom Rep und Kuba und so. Da ist Urlaub für mich.
Ja und selbst ABBA damals. Also ich war d ne? einfach auch so schön. Ja. Ja, total. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ach, Bobby McFerrin. Ja, ja, ja. Ja. Na klar. Ja, ja, ja, ja. Ah, toll. Ja, ja, ja, genau. <laughs> Ach, Lambada. Ja, es geht Ja, ja. Aha. Ja. Mhm. Ja, na, auf jeden Fall, klar. Das ist ja. Ja.

Ich weiß noch, da gab's bei uns gab's in unserer Stadt da gab's wirklich ein Boot, das war im Hafen geankert. Das hieß auch noch „Das Boot.“ Und das war da hatten die immer House-Partys, ne, also, mit House-Musik, ne? Und, ähm, das war richtig fest ange angelegt dort, und das war 'ne Disko.
Ach, okay. <chuckles> Mhm, auch heraus, klar. Mhm. Super.
Das war genial, ja, was wir da einen Spaß hatten, ja. Also, jemand ne, also. Ähm, ja und dann diese House-Partys, ne? Und dann dann gab's ja danach noch diese, ähm, wie hießen die noch, diese Ah, ich weiß noch, da war ich irgendwie 19, da war ich auf meiner 1. so After Hour-Party irgendwie, und da wurde ja auch nur getanzt. Also, wir haben auch nix gemacht, ne? Das war wirklich einfach nur tanzen, ne, bis morgens um 6:00, 7:00. Also, Wahnsinn, ne? Ja, es gab schon
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, oder die Schaumpartys kenne ich auch noch von früher, da kann ich mich grad auch noch dran erinnern.
Was ist das? Das kenne ich nicht.
Doch, wo wo s wie so Seifenblasen, wo der ganze Raum so mit Schaum Das war aber erst Doch, da war ich auch auf mehreren irgendwie. Gut, danach konnte man dann irgendwann auch nach Hause gehen und oder man hat sich wieder trocken getanzt. Aber das war gig a auch toll. Da kenne ich auch so mehrere Discos, wo das war, wo wo dann regelmäßig gut, nicht jede Woche, aber dann diese Schaumpartys dann waren, zu 'ner bestimmten Uhrzeit, wo dann die ganze Tanzfläche die war dann irgendwie so 'n bisschen abgetrennt, und die wurde dann komplett mit Schaum geflutet. Ja, wie so wie so Badeschaum, als wenn man in der Badewanne nur den oberen Schaum dann <chuckles> Oder Lasershows hatten wir da auch noch. Also, das gibt's vielleicht heute auch noch, aber so diese Lasershows kann ich mich noch dran erinnern, wo alles ne nebeliger und gut, wir durften natürlich auch überall rauchen. Gut, wir durften auch noch rauchen, da hattest du den Nebel dann von selber schon
Ach e ne, das habe ich nicht mitgemacht. Ne, weil <laughs> ist ja klasse. Ja, ja. Wahnsinn. Ja. <laughs> J ja. Mhm. Ach, ist ja klasse. Ja, ja, ja. <laughs> Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Ja, das weiß ich noch, ja. Nebel, genau, die Nebelmaschine. Ja. Genau, richtig. <laughs> Das ist ja echt, also Oh Mann, du. Ja.
Ist heute Gut, ich rauche mittlerweile natürlich auch schon seit Jahren nicht mehr, aber heute im Restaurant, selbst draußen darf man ja teilweise nicht mehr irgendwo im Biergarten rauchen. Also, es ist ja
Ja, ja. Ne, ja, ja, da sind sie ganz ganz ganz genau, ja. Ja, es sind ja das ist also, es gibt, ja du, es gibt also wirklich ich muss sagen, so so Lieder kann man mit so viel verbin also, grade natürlich in der Jugend, ne? Und so dieses Aufwachsen und und wie du schon sagst, die Love Parade. Also, ich habe das nie erlebt, aber das muss ja auch irre gewesen sein dann in Berlin damals, ne? Also
ganz streng. Mhm. Ja. Ich war einmal da und das war super. Also, das war wirklich ich glaube, ich war Wann war ich da?
Ja, ja. Das ging ja auch über Tage oder so, ne?